Ừm, bạn ơi, mình đang rất là bối rối, hiện tại không biết làm cách nào để mình có thể tập trung hơn trong công việc của mình ấy. Ờ, kể cả là trong công việc lẫn việc học của mình nha, mình có vấn đề về việc tập trung rất là nhiều luôn. Thì phần lớn thời gian mình thường dành thời gian ở nhà để tự học. Và cũng cái công việc của mình cũng, ơ, phần lớn dành thời gian mình cũng ở nhà nữa, nên là thường thì mình sẽ phải tự làm rất là nhiều. Và trong quá trình đó thì mình cũng thấy là mình hay bị lơ đãng, mình hay dùng điện thoại trong lúc nghỉ ngơi á. Và cái những cái lần mình dùng điện thoại đó là mình bị trôi đi rất là nhiều, và mình thường dành tầm khoảng, ưm, mười ừm, ừm, 30 phút cho đến 1 tiếng khi mà mình dùng điện thoại á. Mình đã tự nhủ bản thân rằng mình chỉ dành còn 5 phút để mình nghỉ ngơi thôi, nhưng mà không thể mình không thực tế là mình lại lướt điện thoại đi rất là nhiều, và, ừm, mình cảm giác như là mình dành rất nhiều thời gian để mình dùng điện thoại á. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến v hiệu suất công việc của mình. Thì mình muốn, ơ, làm một cách nào đó để mình có thể tập trung hơn với công việc mà không bị xao nhãng bởi những cái, ờ, điện thoại đó nữa. Những cái, ơ, ờ, ờ, điện thoại này, ờ, rồi thì, ờ, những cái khiến cho mình xao nhãng hơn á, thì không biết là bạn có cách nào để mình có thể tập trung hơn trong công việc được không ta?
Ừm, mình nghe. Ừm. Ồ. Vậy đó hả? Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ô kê nè, đầu tiên là mình rất, rất, rất là hiểu cho cái vấn đề của bạn ha. Tại vì mình nghĩ là không chỉ một mình bạn bị cái vấn đề này đâu, đặc biệt là những cái người trẻ như mình, thì bây giờ, kiểu, thiết bị công nghệ nó phát triển quá, đúng hông? Nên là làm cái gì thì điện thoại rồi <tsk> thiết bị công nghệ nó cứ có ở xung quanh, nên đâm ra nó khiến cho mình rất là dễ bị xao nhãng bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ là để mà có thể cho bạn được một cái lời khuyên mà nó thiệt sự là phù hợp nhất á, thì cho phép mình xin khai thác bạn thêm một vài cái thông tin trong cái trường hợp của mình nha. Thì thường á, là bạn nghĩ là ngoài điện thoại ra đi, thì còn có cái gì làm cho bạn hay bị xao nhãng trong lúc làm việc hông? Hay là tất cả mọi thứ nó đều tập hợp ở trên cái điện thoại đó hết?
Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra là tất cả mọi thứ nó tập hợp ở trên điện thoại của mình hết á bạn. <chuckles> Thì thường mình sẽ có những cái thông báo từ bạn bè này, mình sẽ thường mở ra để mình chat chít, nhắn tin với bạn bè mình. Rồi, ờ, thỉnh thoảng sẽ có những cái thông báo, tin tức, rồi thông báo là, à, bài nhạc này mới phát hành, rồi mình lập tức là mình sẽ rời cái việc mình đang làm, mình mở điện thoại ra mình xem, và từ đó thì mình sẽ bị cuốn cuốn đi mất với những cái việc khác nữa. Đó, thì mình không chỉ là ngồi nghe nhạc ha, mình sẽ còn ngồi nhắn tin, rồi thị rồi mình tiện tay mình lướt, ờ, lướt này lướt kia, xem đọc báo các thứ. Trời ơi, mình làm rất là nhiều thứ. <chuckles>
Ừm. Đó. Ừm. Chính xác. Ừm, ô kê. Ừm. Ừm. Tức là <laughs> ờ, tức là, ngoại trừ bị ảnh hưởng bởi cái thông báo, là ngoại trừ tin nhắn này, thì bạn cũng còn tiện tay lướt thêm mạng xã hội nữa, đúng hông? Kiểu là lướt Facebook, lướt Zalo, ừm, ờ, lướt cả TikTok, đúng hông bạn?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles>
Ừm, nhưng mà thường mà bạn lướt như vậy xong á là bạn có ý thức được là mình cần phải ngưng hông? Hay là lướt một thời gian thì mình thấy "Trời ơi, mình đi xa quá rồi" thì bạn mới quay lại?
Đó, thường thì, ờ, mình <chuckles> thấy là mình đã lướt quá là nhiều rồi mình mới bắt đầu quay lại á. Thì thường như là mình nói ấy, mình lướt tầm khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng, trời ơi, nghĩa là mình bị, ờ, quên mất cái công việc mình đang làm luôn á, mà mình ngồi mình cứ, ờ, xem và theo dõi những cái gì mình thích, mình thấy cuốn trên điện thoại á. Ừm. Rất là khó tập trung. Đúng rồi, đúng rồi.
<chuckles> Ừm. Rồi, mình hiểu. Đó, mất rồi, nên mình quay lại thì mất thời gian, mất sự tập trung, đúng hông? OK này, thì, ờ, thường á, là, ờ, cái sự mất tập trung đó nó ở cái thời điểm nào trong ngày bạn ha? Hay là cứ ngồi trên máy tính thì để cái điện thoại kế bên là bị thôi? Hay là nó có tập trung nhất vào thời gian nào hông? Hay là hầu như nó rải đều giống tất cả các khung luôn? Tức là lúc nào cũng bị mất tập trung bởi điện thoại hết á.
Ừm, thường thì, à, trong ngày thì mình sẽ thấy là buổi sáng mình sẽ dễ mất tập trung nhất nha. Không biết là có phải là do buổi sáng mình thấy uể oải hơn không? Nhưng mà thường thì buổi chiều thì buổi trưa thì mình sẽ uống một cốc cà phê để buổi chiều mình tập trung hơn. Đó, thì buổi tối mình lại càng tập trung hơn nữa. Thì không biết là có phải là do cái, ơ, cách mà mình làm việc nó hơi thiên hướng là hơi cú đêm một chút nữa không? <chuckles> Thì buổi sáng là mình rất là dễ mất tập trung. Nhưng mà cái, ừm, quan trọng là, cái, buổi sáng là cái, ừm, thời gian mà mình cần làm việc nhiều nhất, thì lúc đấy mình lại dễ mất tập trung nhiều nhất. Thì cái đấy là mình thấy không nên làm như thế, nên là mình muốn thay đổi thói quen của mình một chút.
Ừm. Ừm. Ừm. Hiểu, ô kê. Thì, có nghĩa là bạn cũng biết được là mình đôi lúc á, mình mất đi cái sự tập trung là do những cái, ờm, thông báo này, rồi mạng xã hội nói chung là trên điện thoại, đúng hông? Thì bạn đã thử cái cách nào để mà bạn <tsk> tập trung hơn chưa? Có nghĩa là hay là mình cứ để như vậy thôi? Ờ, hông biết là bạn đã thử cách nào chưa?
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cũng đã thử tải app Pomodoro rồi nha. Nghĩa là cái app này mình biết là sẽ cho mình một cái khoảng thời gian cố định để mình học và mình tập trung, rồi sau đó nó sẽ cho mình nghỉ ngơi, đúng không? Thì, ờ, một ngày mình cũng, ờ, là kiên nhẫn mình dùng cái app đó được, ờ, 1 lần, 2 lần, nhưng mà những lần sau đó thì mình lại quên mất và mình cũng không có muốn dùng nữa. Kiểu như là, mình không có đủ động lực để mình duy trì cái việc dùng cái app đấy ấy. Thế nên là mình lại tiếp tục ngựa quay đường cũ. Rồi mình lại, ờ, ngồi mình lướt cái này lướt kia, rồi mình không có tập trung được như mình muốn á. Đó, nghĩa là mình không có động lực để mình làm <chuckles> mình dùng cái app đó thường xuyên luôn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ô kê, nói chung là cũng có thử, nhưng mà, kiểu, nó cũng không có tác dụng nhiều, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. <chuckles>
Ừm, ô kê bạn nè, thì <tsk> Bạn có nghĩ là bạn sẽ thay đổi cái môi trường xung quanh mình để mình tăng cái sự tập trung hơn hông? Hay là bạn nghĩ là dù có thay đổi thì cái cốt lõi nó chỉ nằm ở cái điện thoại, nên là có thay đổi cái môi trường nó cũng sẽ như vậy? Thì bạn nghĩ là do cái môi trường, hay là vấn đề chính nó vẫn nằm ở cái điện thoại?
Ừm, có thể nha. Có khả năng cao là do môi trường, thì mình cũng nghe nhiều người nói rằng là bạn mình phải thay đổi môi trường thường xuyên để có thể, ờ, thay đổi cái không gian mình học tập cho nó khác đi một chút để mình có động lực. Đúng, nhưng mà mình thấy là phần lớn chủ yếu là nằm ở cái điện thoại của mình á. <chuckles> Mình, ờ, có rất là nhiều thứ ở trên điện thoại mình nó khiến cho mình mất tập trung. Nên là mình, ờ, muốn làm cách nào đó để mình có thể cai điện thoại mình đi trong lúc mình làm việc. Mà hoặc là có thể không phụ thuộc hoàn toàn vào nó, mà vẫn có thể dùng, vẫn có thể giải trí bằng nó, nhưng mà không phụ thuộc vào nó quá nhiều á.
Ừm. Ừm. Hiểu. Ô kê. Ừm, OK bạn ơi. Thì mình, ờ, mình nghe xong là mình đã hiểu tất cả cái vấn đề bạn gặp phải rồi. Mình thấy rất là đồng cảm, thì bản thân mình cũng từng có cái giai đoạn giống như vậy á. OK, thế bây giờ mình đưa ra cho bạn cái lời khuyên nha. Đầu tiên thì khi mà mình làm việc á, cái phản xạ con người của mình khi mà mình đang làm việc đi, mình thấy một cái thông báo nó sáng lên trên màn hình, thì tất nhiên theo cái phản xạ bình thường mình sẽ, ừm, nhìn coi thử coi là nó đang hiện cái gì, đúng hông? Tức là tính tò mò của mình. Vậy thì bây giờ mình phải giảm thiểu nó á. Thì bạn biết là trên điện thoại của mình nó nó sẽ có một cái tính năng được gọi là tính năng không làm phiền, hoặc là tính năng làm việc, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự cài đặt của bạn. Nếu mà bạn muốn là ẩn hết toàn bộ các thông báo, bạn bật cái chế độ không làm phiền, thì tất cả các thông báo từ tin nhắn cho đến mạng xã hội nó đều không hiển thị lên. Tức là màn hình nó vẫn tối đen, trừ khi nào bạn là người chủ động bạn mở cái màn hình lên, thì <tsk> nếu như bạn cảm thấy là bạn sợ bỏ lỡ những cái tin nhắn quan trọng từ những cái thông báo á, thì mình sẽ quay lại mình mình cài đặt nó vào cái chế độ làm việc. Tức là bạn sẽ ưu tiên những cái thông báo nào mà bạn thiệt sự muốn đọc. Tức là những cái tin nhắn từ Zalo nè, những cái nhóm quan trọng bạn bật lên, những cái nhóm không quan trọng bạn tắt thông báo luôn. Thì tức là khi bạn làm việc như vậy á, những cái gì nó quan trọng, ơ, nó mới hiển thị lên, còn không thì nó đều ẩn hết ở phía dưới màn hình, nó không sáng màn hình lên. Thì như vậy á, nó sẽ cải thiện được ít nhất một phần nào đó cái sự tập trung của bạn. Tại vì nó tối đen thì theo quán tính bạn sẽ ít khi là bạn đụng đến cái điện thoại, đúng hông? Thì đó là một cách đơn giản nhất để mà mình mình mình tăng cái sự tập trung á, thì bạn nghĩ sao về giải pháp này?
Ừm. À, vậy ha. Ừm, đúng rồi. À, vậy ha. Ừm. Ồ, hay ha! Ừm. Ơ, tính ra là mình dùng điện thoại cũng đã lâu mà mình cũng không biết có cái, ơ, tính năng này nha, khá là hay á. Thì, ờ, chắc là mình sẽ thử cái tính năng này để xem là liệu nó có phù hợp với mình không, hay nó có khiến cho mình, ờ, bớt dùng và bớt phụ thuộc vào mấy cái app, ứng dụng mà mình hay dùng nha. Ừm, mình cảm ơn bạn vì đã cho mình cái, ơ, lời khuyên này.
Ừm. Ừm. Ô kê. Rồi tiếp theo là gì nè bạn? Rồi. <clears throat> Có những cách ha, để cho bạn, kiểu là, có thể, ờ, tăng cái sự tập trung của mình. Bạn thực ra mình nghĩ là bạn cần định nghĩa lại cái sự tập trung á, tức là cái sự tập trung nó hông phải là bạn ngồi yên trên màn hình máy tính là suốt 4-5 tiếng đồng hồ nó mới gọi là cái sự tập trung đâu nha. Tập trung á là mình làm việc hiệu quả và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh, nhưng mà bạn cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Vậy thì cái thời gian nghỉ ngơi phù hợp á, là bạn có thể áp dụng cái kỹ thuật Pomodoro, tức là bạn làm việc 25 phút, sau đó bạn sẽ giải lao trong vòng 5 phút. Thì 5 phút đó bạn có thể thả lỏng người, và bạn cũng có thể bấm điện thoại trong thời gian 5 phút đó. Nói chung là làm những cái hoạt động gì khác trong vòng 5 phút đó, sau đó bạn lại quay trở lại và tập trung trong 25 phút. Thì khi bạn áp dụng cái Pomodoro này á, bạn có cái thời gian này tập trung, ờ, cụ thể vào công việc của mình, và mình có cứ đúng 25 phút mình lại có 5 phút mình thư giãn, mình nghỉ ngơi. Mình có thể tựa lưng ra ghế nè, mình hoạt động, mình vươn vai, hoặc đơn giản bạn muốn, ờ, kiểm tra thông báo điện thoại vào 5 phút ở trong cái thời gian Pomodoro đó thì nó vẫn hợp lý á. Thì bạn có thể nghĩ là mình áp dụng được cái phương pháp Pomodoro này chứ? Ừm, nhớ nha, tập trung chỉ đơn giản là mình mình thoải mái thôi, chứ hông phải là mình, ờ, nhìn suốt màn hình máy tiếng máy máy tính 4-5 tiếng đồng hồ đâu.
Ừm. À, vậy à? Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, ô kê, ô kê. Thì, ờ, cái phương pháp này mình cũng thấy khá là hữu ích á, mình sẽ áp dụng nó nha. Và cái cách nhìn của mình về cái sự tập trung ấy, nó nó sẽ thoải mái hơn, đúng không nhỉ? Nghĩa là mình sẽ không bắt buộc mình phải nhìn vào máy tính thật là lâu, mình vẫn có, ừ, ờ, có thời gian mình nghỉ ngơi, đúng không? Và mình sẽ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi khi mà mình cần. Ồ, cái này hay ha! Chính ra là có thể là do mình đã quá áp lực vào cái việc mà mình phải cố gắng tập trung, nên là mỗi khi mình được thả đó, là mình sẽ rất là thả trôi luôn, <chuckles> mình mất tập trung rất là dễ luôn, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đó. Đúng rồi. Ừm, rồi. Đó, với lại một phần nữa mình nghĩ là, ừm, nó cũng sẽ liên quan đến cái việc là bạn quản lý công việc á. Tại vì khi mà ví dụ như mình làm một cái dự án nào đó đi, mà mình đặt một cái mục tiêu rất là lớn, thì, kiểu như, để đạt được cái mục tiêu lớn thì nó cần phải đi xa. Mà đi xa thì nó tốn thời gian, thì đôi lúc á, bạn thấy cái mục tiêu đó nó xa quá, bạn rất là dễ mất động lực, nên mất động lực nó sẽ khiến mình ít tập trung. Vậy thì mình nghĩ là đôi lúc á, bạn cũng sẽ chia nhỏ cái nhiệm vụ, cái dự án của mình thành những cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như là mục tiêu A, mục tiêu B, mục tiêu C. Và khi mà đạt được một cái mục tiêu đó, bạn sẽ cảm thấy tinh thần của bạn á, nó thoải mái hơn. Tại vì cứ mỗi lần đạt tiêu là mình thấy á, mình gần đến cái đích hơn, thì như vậy á, mình sẽ có rất là nhiều động lực, mà động lực thì nó sẽ liên quan đến cái sự tập trung. Còn nếu như mà mình làm một cái công việc mà lúc nào mình cũng cảm thấy cái mục tiêu nó xa vời quá đó bạn, thì bạn sẽ cảm giác là mình rất là chán nản, rất là mệt mỏi. Mà khi chán nản mình đâu có tập trung vào công việc đâu, bạn sẽ dành thời gian đó, ờ, bấm điện thoại, lướt TikTok, lướt Facebook. Tại vì những cái đó nó mang lại cái sự giải trí hơn cho bạn. Đó, nên là mình muốn muốn muốn hỏi bạn thử coi là bạn nghĩ là, ừm, cái việc chia nhỏ mục tiêu để mà mình tăng cái sự động lực như vậy thì bạn thấy nó làm sao?
Ừm. Ừm, ừm. À, vậy à? Ừm. Ừm, chính ra cách này dù nó không trực tiếp liên quan đến cái việc mà mình tập trung, nó cũng khiến cho mình, ờ, dễ tập trung hơn và có nhiều động lực hơn để hoàn thành công việc của mình mà không bị xao nhãng, đúng không ta? Ồ, cách này cũng khá là hay á, mình sẽ thử luôn nha. Và chắc là mình sẽ bắt đầu với những cái công việc hàng ngày của mình trước, và mình sẽ chia nhỏ nó ra và bắt đầu từ những cái việc đơn giản nhất. Ồ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã đưa cho mình những lời khuyên rất là hay và thực tế như này nha.
Ừm. Đúng, chính xác. Ừm. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Chính xác rồi đó. Ừm. Đúng rồi! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Nhưng mà bạn nhớ nha, dù cho mình làm gì á thì nó cũng cần phải có thời gian, tức là bạn đừng quá áp lực bản thân mình là mới hôm đầu tiên là mọi thứ nó phải chỉn chu, mà cần phải có thời gian bạn nha. Thì chúc bạn sẽ có những cái công việc thật là hiệu quả và lúc nào cũng thiệt là tập trung trong công việc của mình, để làm gì làm thì quan trọng là sức khỏe tinh thần của mình vẫn, ờm, là cái thứ quan trọng nhất nha bạn nha.
Ừm. Ừm, ô kê. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, cảm ơn bạn nhiều nha. Tạm biệt bạn!
Ừm, cảm ơn bạn. Bye bye!